Ah, é o corpo mesmo reagindo aquele tanto do estímulo, né. Porque eu sentia que eu não tinha isso na na na minha fase de 20 anos, eu acho que é não sei se o fi se o fígado também já está
Entendeu? É, o corpo me melhorou muito para mim. Ah, mas mas aí é. Olha eu eu vou fazer 50, vou te falar, é ladeira abaixo nessas coisas infelizmente. <laughs> Malhe, come bem é, porque nã seu corpo muda realmente e o que não te afetava antes começa a te afatar afetar, então é bom prestar atenção como você está fazendo. Uhum.
<laughs> É o que todos dizem. É. É verdade, o corpo o corpo muda mesmo. Olha adorei falar com você sobre isso, assim, eu acho que eu vou ficar em alerta assim sobre todas essas a gente tem que estar em alerta sempre, né.
É, se cuidar bem é ótimo sempre. Adorei também o papo, até mais.
Total. Prazer. Tchau, tchau.